Gitu.
Oh, seperti itu oke oke baru tau, mhm.
Mhm, jadi kalau di usianya udah di atas dari situ, ya udah itu jadi lagu bebas saja dan bisa di bisa di, apa karya haknya itu, hak ciptanya, hak kreatifnya itu bisa di bisa bisa bisa milik siapa aja gitu loh. Nah, makanya, eee, kalau musisi-musisi kayak ngomongin Dewa, Sheila On 7 kan lagunya udah mau menuju 20, 25 tahun ya. Jadi mereka tuh, kayak selama lagu itu masih belum bisa dibuat jadi bebas, mereka keruk masalahnya, sebagai hak ciptanya. Tapi kalau untuk kasus da eee, lagu daerah, kayaknya gak ada ya, yang bakalan ditarikin hak ciptanya kek, royaltinya, mau sama siapa, masa sama pemerintah daerah kan gak mungkin ya. Dan yang
Mhm. Mhm, oke. Mhm. Mhm. Oh, gitu. Mhm. Royalti, <laughs> iya. Iya bener. Nah, penciptanya sendiri juga udah <laughs> udah kaya.
Nah iya. Eh, ada loh beberapa lagu-lagu daerah, yang gak diketahui siapa penciptanya.
Mhm. Iya bener, makanya. Kalo lagu nasional lagu nasional masih okelah ya penciptaannya itu tau gitu, cuman ya mungkin orangnya udah gak ada gitu.
Paling sederhana deh. Iya. Gini deh, lagu Suwe Ora Jamu aku belum nemuin siapa tuh penciptanya, itu kan mau nanya ke siapa? Mau nagih iya kan? Mau na mau nanya ke siapa? Mau nagih sama siapa? Lalu dibilang, "Ya nagih sama orang Jawa," ya tetangganya juga orang Jawa. Masa iya nagih ke tetangga? Kan gak mungkin kan?
Orang Jawa sih itu. <chuckles> Mhm. Ya masa masa bayar rolay royaltinya ke semua orang Jawa? <laughs>
Iya kan? <chuckles> Orang Jawa di Indonesia paling banyak. Ih, tagih dah tuh. Habis uangnya orang yang bawain ya, ya kan jadi, eee, menurutku, ini sebenarnya, harusnya malah didukung sama pemerintah karena kenapa? Kalau lagu-lagu daerah ini kemudian diaransemen ulang, dikenalkan ulang, diputar di acara-acara festival musik, atau acara-acara keolahragaan, atau acara-acara, eee, yang formal sekalipun tapi dengan nuansa yang berbeda, itu akan mengenalkan kembali nilai dari lagu tersebut, jadi budaya dari lagunya enggak habis. Bayangin ya, ada berapa banyak lagu daerah yang mungkin orang udah ngelupain lagu-lagu daerah itu karena itu tadi, enggak di-remix, enggak diperbaharui secara musik. Ya orang-orang sekarang pasti nggak bakal mau ngedengerin juga, gitu kan.
Nah, itu dia. Oke oke masuk akal. Iya sih. Mhm. Mmm. Mhm mhm, oke. Mhm. Hmm, iya sih. Bener sih, dan dan sering banget aku sih lupa ya ini untuk, eee, judulnya apa dan sering banget kan orang-orang zaman sekarang kayak anak-anak zaman sekarang, oh ternyata ada ya lagu daerah yang semacam ini gitu ya. Hmm.
Iya, contoh deh, sekarang kan lagi viral ya, lagu Timur.

Oh, ada banyak dong. Mungkin yang paling aku kenal banget itu ini ya, eee, lagu Anak Medan yang dulu tuh terkenalnya tuh kayak musik-musik yang Batak banget gitu ya, secara musik budaya. Terus kemudian, di tahun 2011, ada seorang musisi lok bisa dibilang musisi lokal yang akhirnya dikenal di Indonesia, karena dia mengaransemen ulang lagu Anak Medan ini jadi lagu pop, dengan model gitar, terus ada drumnya, ada keyboard-nya yang kayak band banget, wah itu keren banget tuh.
Oh, iya. Mhm. Mhm. Wah. Heeh. Heeh heeh. Wah oke, jadi menurut kamu itu, keren ya, eee, kerennya itu karena apa tuh?
Oh kerennya karena diaransemen ulang lagi ya, ketika lagu itu diaransemen kembali, 1, itu akan menimbulkan pasar yang baru, karena kenapa? Anak-anak muda di zaman itu pasti kan ngerasa bahwa, "Eh lagu baru nih, keren nih!" gitu kan. Budayanya lokal, bahasanya lokal, tapi musiknya bisa nyampe nih. Bener. Jadi mereka akan berani dong untuk ngebawain, ya nggak sih? Nah, ketika kemudian itu jadi lagu pop
Mhm mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mhm mhm. Kekinian gitu, bener juga sih. Iya, setuju setuju setuju.
udah dapat pasar yang baru, yang mereka yang udah tua juga jadi kayak, "Oh ini lagu memang bagus, ini lagu ada di zaman dulu!" jadi ada hubungan nih, jadi lagu si orang tua dengan si anak muda, iya kan? Dan yang kemudian lagu ini tuh bisa diperkenalkan di acara-acara musik, gitu.
Oke. Mmm, iya iya. Mhm mhm. Iya bener sih, dan acara musiknya juga mungkin lebih luas lagi lah ya enggak yang <chuckles> heeh.
Iya lah. Festival-festival musik itu loh yang ada pop-pop, apa, gitu kan bisa.
Heeh, noh ya bisa masuklah. Oke, nah terus kalau ketika diaransemen ulang lagi itu biasanya, eee, kalau khususnya untuk yang tadi ya, yang Anak Medan sama lagu Anak Papua tadi apakah mereka itu mengubah lirik juga atau cuman melodi aslinya aja nih?
Eee, jadi yang dirubah itu pasti ini ya, mungkin melodi mereka rubah, tapi notnya enggak, eee, ne melodinya, notnya enggak, tapi kalau kuncinya pasti disesuaikan dengan si penyanyi, kunci nadanya. Betul, tapi kalau lirik kayaknya enggak deh. Aku nggak pernah nemuin sih ada lagu daerah liriknya berani diubah ya, wow.
Mhm, mhm. Oh oke, nah Mhm. Oh ya, kan itu mhm mhm. Oke.

Mmm. Oke. Terus ada faktor lain nggak nih selain musiknya yang enak?
Eee, mungkin karena nah, ini menarik ini mungkin, eee, faktor sejarah. Jadi di Sulawesi itu iya, jadi kalau mungkin kamu belum tahu di zaman tahun 90-an ada sebuah program di negara kita ini namanya transmigrasi. Apa itu? Yaitu, memindahkan warga-warga yang ada di Jawa ke daerah Timur. Mereka di sana dapat lahan, mereka berte mereka bisa hidup di sana dengan modal yang diberikan pemerintah, gitu. Nah, di Sulawesi jelas banyak dong orang Jawa. Iya kan? Iya, karena kan mereka
Mmm. Oh, sejarah? Waduh. <chuckles> Eee Mmm. Mmm. Mmm, oh. Oh, ya. Heeh. Heeh heeh. Betul betul, oke. Oh, gitu. Oke. Salah satunya dari transmigrasi itu ya?
Betul, 1 transmigrasi. Yang ke-2, banyak nih usaha-usaha se eee, nasi-nasi pecel yang ala-ala Jawa, itu ada di sini. Jadi, para pengusaha-pengusaha ini yang udah punya paguyuban, bahkan mereka punya komunitas tersendiri sampai udah ada rumah, apa sih namanya kalau rumah Jawa itu? Ya, joglo ada, walaupun bukan joglo besar ya joglo kecil gitu ajalah, sebagai gedung pertemuannya mereka itu ada. Sebagai representasi mereka ada. Nah, itu juga yang akhirnya ketika mereka datang terus bawa mungkin kenalan-kenalan mereka yang orang-orang Jawa ini kayak, "Wah, ini lagunya enak ya," terus nanya, "lagu apa sih?"
Heeh. Heeh. Oke. Mmm, hmm. Joglo? Mmm. Iya, ya. Heeh heeh. Wah menarik. Mmm. Wah, mengobati rasa rindu juga gitu kali ya?
Iya, jadi ini menarik. Mungkin orang Jawanya 10%, tapi kan karena lagunya enak ya 90% juga yang datang.
Heeh. Mmm, hmm.